Смотри, сейчас вот, э, праздники надвигаются новогодние, и, м, казалось бы, м, это должно принести такое какое-то удовольствие, а, радость, ам. Однако не в моём случае, дэм Каждый праздник это, а особенно праздник, проведённый в кругу друзей это напряжение, а, и стресс. Мы поговорим с тобой, попробуем, возможно, после нашего разговора что-то изменить. Может, моё отношение, может какой-то совет мне дашь. Я тебе буду очень благодарна.
Так. Мгм. А конечно, э, я понимаю твоё состояние, что если праздник, э, который, по идее, должен быть чем-то таким радостным и вызовет у тебя стресс, особенно и, э, и с друзьями, да, как как с казалось бы. Вот, это, м, нужно с этим разобраться. Мы попробуем, а позволь мне уточнить несколько вопросов. Ам, скажи, пожалуйста, а что конкретно, а, тебя вызывает вот такое вот состояние, м, какого-то стресса, неудовольствия, а, именно в друзьях дело или в чём-то ещё? Ты думал об этом?
Конечно. А, ты знаешь, ам, именно дело, да, в друзьях. М, м, поскольку вся проблема в том, что моё представление о том, как должен проходить праздник или любое, там, торжество такое ощущение у меня, что наше понимание разнится.
Мгм.
И для меня, м, вот, например, м, я как семейный человек Для меня праздник- это вот что-то такое доброе, светлое, м, ам, а, к возможность, когда я могу отдохнуть, получить удовольствие от общения с, эм, близкими, даже с, допустим, с друзьями, провести как-то вот время таким вот, э, приятным способом. А для моих друзей, а, и для друзей моего супруга- особенно
Так.
очень важной является какая-то вот гулянка, чтобы все, я не знаю, м, напилися. И, м, это вот совершенно не то, как я себе представляю, а, м, себе празднество. И поэтому, когда кто-то из друзей, м, или его друзей спрашивает, а могли бы мы принять их у себя дома, я чувствую сразу такой вот паралич. И меня начинает потрясывать, потому что я себе уже начинаю представлять, как вот эта вот бутылка алкоголя стоит на столе, а, нужно приготовить кучу еды, потому что все хотят даже не просто пообщаться, а наесться, напиться. И это мне это мне не нравится, это приносит мне неудовольствие. И, м, вот такие вот какие-то вот обстоятельства.
М. Я понимаю. Мгм. Я тебя понимаю. Спасибо, что откровенно про это рассказываешь. И действительно, возможно, что если, э, приглашаешь людей домой, а дом- это, всё-таки, что-то такое, более интимное пространство, то предполагается, что дом, он, ам, и хозяева, особенно в этом доме, да, они достойны определенного уважения. И если ты приходишь в семью, то предполагается, чтобы всем этой семье, если ты их гость, а, должно было быть, м, комфортно. Если кто-то в этой семье испытывает дискомфорт, то как будто бы это не совсем правильно. Потому что если вы встречаетесь на территории, там, где, в принципе, а, вот такое вот активное, да, а, гуляние, гулянка, как ты называешь вот, и это принято- то это совсем другое. А если в этой семье принято, э, более такое спокойное, семейное, а, более чинное и, не побоюсь этого слова, благородное, а, времяпровождение во время праздников, то как будто бы, таким образом, люди, которые не соблюдают этого, они показывают свое неуважение. Ам. А скажи, пожалуйста, а, друзья мужа- это понятно, а твои друзья, они тоже предпочитают вот такое какое-то активное, или всё-таки они тоже, там, может быть, семейные или тоже предпочитают как-то семьями, а, более спокойно всё это праздновать?
Да. Ты знаешь, у меня разные есть друзья. У меня есть одинокие, а, подруги и м, а, друзья, а есть семейные. Ам, и, <chuckles> несмотря на их, м, статус, да, вот семейный, почему-то, э, мужья там вот разделяют такую тоже позицию, что живём 1 раз и надо использовать все возможности для того, чтобы, м, я не знаю, м, просто сбить себя с ног, положить себя как раз таки через, э, алкоголь, через какие-то, ну, невероятные, а ак активности. То есть это должно быть что-то безумное такое, эм, сумасбродное. Ну, вплоть до того, что там: кататься на санках по заснеженной дороге, где, м, возможно, могут машины ездить, вот особенно в Новый год. Это, э, очень часто бывает там. Вот эти вот стрельбища салютов напротив окон у соседей, которые, я знаю, возможно, не разделяют, э, такого буй буйного, м, празднества. <grunts> И каждый раз, вместо того чтобы отдыхать, я стою и переживаю о том, что вот завтра я буду с этими соседями разговаривать, которые будут жаловаться мне на то, как мы громко отдыхали. И н ну, я-то никак не разделяю, эм, желания моих друзей, да. И я на самом деле нахожусь на стороне вот этих вот соседей. Я понимаю их беспокойство, их дискомфорт, но ничего не могу с этим поделать.
Мгм. Да, понимаю. Мгм. Конечно. Получается, что в этой ситуации отдыхают все, кроме тебя. А ты переживаешь, нервничаешь, у тебя явно не до отдыха, и ты просто думаешь в этот момент не о том, как это здорово, а о том, что тебе нужно будет, э, решать какие-то проблемы, которые из-за этой гулянки могут возникнуть потом.
Именно. Да, совершенно верно. И ещё я думаю о том: господи, поскорее бы это всё закончилось, чтобы все разошлись, э, особенно если это происходит на моей территории. Вот это меня больше всего тревожит, что я не могу просто встать и уйти. То есть если я к кому-то в гости иду, там есть такая опция: если мне что-то не нравится или я утомилась, или уже там переходят, э, все границы, всё, что там происходит, я могу спокойно встать, сказать "спасибо, до свидания" и уйти. А дома я ведь не могу этого сделать.
Мгм. Понимаю, я тя очень хорошо понимаю, э, твоё состояние в этот момент. М, оно понятно, твоё беспокойство. И, э, ты знаешь, м, есть, м, возможно, способ. Э, и, э, дело в том, что, м, все разные по своему представлению о том, что такое отдых. Ты права, да. Ты вот так представляешь, они вот так. И но при этом невозможно, м, от друзей каким-то образом уйти, да, ву или не не не принимать их приглашение. При том, что муж твой тем более разделяет именно такой вид отдыха, очень сложно было бы. Потому что, если бы муж разделял тот вид отдыха, который предпочитаешь ты, это было бы гораздо проще. А здесь всё-таки приходится, м, как-то, э, лавировать, да, между желаниями своими и желаниями своего мужа. Но тем не менее, возможно, что, если вы попробуете каким-то образом договориться с вот ты сама со своим мужем можешь договориться, что если мы что-то отмечаем: такие, такие празднества, где придут друзья, которые будут стоять на ушах и разносить всё вокруг, то почему бы нам в таком случае приглашать, э, людей не домой, а в какое-то кафе, ресторан или любое другое заведение, или, например, снять домик, поехать куда-то, снять домик. Где совершенно спокойно каждый может заниматься всем, чем он хочет, и в случае действительно какого-то, м, ЧП или какой-то нужды, или ещё чего-то, любой человек может спокойно либо пойти спать, либо, в принципе, э, вызвать такси, уехать домой, либо, э, как-то, каким-то образом, э, в общем, покинуть это, э, чудесное мероприятие, как ты считаешь?
Да. Да. М. Так. Ты знаешь, опция про домик или про ресторан мне даже как-то вот в голову не приходило. Я всегда настолько чувствовала себя неловко, отказывая своим друзьям, а, в приёме у себя дома, когда они предлагали. Ну, ты представляешь, да, эту ситуацию, когда мы сидим где-то в кафе и обсуждаем наши будущие планы, <sniffs> и, м, ребята говорят: ну вот так было классно в прошлом году, а давайте повторим и как вот вы смотрите на это. Мне очень неловко было им отказать. А, сейчас, если я предложу им такую альтернативу, ты знаешь, это, мне кажется, замечательный выход из положения, и, м, действительно, я щас испытала такое облегчение, поскольку, ну, если они там будут, э, бедокурить, то, ну, меня это, в принципе, не коснётся. И тут я убью 2 зайцев. Э, во-первых, я буду себя спокойно чувствовать, потому что мне ни перед кем потом не придётся оправдываться, а с другой стороны, я, ну, н не буду напрягаться, потому что если мне надо будет, я могу куда-то уйти, уйти в свою комнату, а, ну, или просто сесть в машину там и уехать, да, домой. Это на самом деле замечательно. Я думаю, что они, ну, по идее, не должны на меня обидеться из-за такого предложения.
Конечно. Конечно. Ну, это предложение хорошо со всех сторон, и опять же, всё равно, когда друзья приходят, они же видят, э, они не могут не видеть, что тебе что-то не нравится, потому что вряд ли ты никаким образом это не показываешь, да? Скорее всего, ты сиди стоишь, у тя напряжённое лицо, возможно, ты когда все смеются, ты не смеёшься. То есть явно, что есть человек, которому некомфортно. И это неважно, замечают они это, показывают, не показывают, они всё равно это видят. Они даже могут к тебе не подойти, потом подойти к мужу и сказать, а вот что с ней? Ма может быть, она там чё-то чё-то ей не понравилось? И это, возможно, есть. И совсем другое дело, когда ты вместе со всеми говоришь: да, прекрасно, ребята, я с вами вместе буду там тусить, как вы хотите. Вот в какой-то момент я там, м, покину ваше замечательное, э, место, вот вы не будете видеть моего недовольного лица, и я вас не буду этим смущать, а я не буду видеть ваши довольные лица, чтобы мне было просто классно, и я была довольна, а, тем, как всё разрешилось. А, на мой взгляд, это такой способ, который тебе бы, а, подошёл бы, и ты могла бы его рассмотреть.
Так. Именно. Так. Супер. Ты знаешь, на мой взгляд, тоже. Спасибо тебе большое за такую чудесную палочку-выручалочку, как предложение альтернативного места празднования. На самом деле это очень полезно. Я обязательно воспользуюсь твоей рекомендацией.
Я очень рад, что тебе моя рекомендация оказалась полезной. И береги себя и заботься о себе. У тебя будет всё хорошо. Удачи.
Всего доброго! Пока пока.